Eh esatto, ho dovuto fa' shopping. Mio zio che lavora a Capodichino, me la trovò, stava nel deposito di valigie non part che non erano partite, c'aveva l'etiche eh e me l'hanno imbarcata sul volo del giorno dopo. Però a me è sì, andare di nuovo da Trapani a Palermo, 1 ora a andare, 1 ora a venì, so' 2 ore, ho perso un'altra giornata, cioè comunque capito?
Ma assurdo. Vabbè ma
E la valigia come mi arriva? Rotta. Quindi ho dovuto fa' pure la denuncia, mò EasyJet mi dovrà inviare la valigia nuova, chissà quando, vabbè lasciamo stare, guarda, assurdo.
Ma che ma c'è ma co' tutto 'sto fatto di queste valigie, pure quelle là che vanno negli oggetti smarriti che non vanno poi reclamati, che poi le vendono all'asta, ma è o cosa assurda, ma che f guar
Assurdo. No, veramente, ma infatti io la prossima volta preferisco fare il, mhmm, bagaglio a mano, pagare, non lo so, di più non non ti so di' ma io non la voglio la stiva, ho paura che non la imbarcano, veramente.
Ma fare questa cosa, vero, del bagaglio a mano che paghi di più senza mettere la stiva, però non deve essere mi sembra non deve superare un tot.
Non lo so come funziona, però cioè capito, uhm, mhmm, se la imbarchi in stiva no hai la mhmm, puoi, pu può pure non arrivare perché non è colpa dell'aeroporto di arrivo, è l colpa dell'aeroporto di andata, capito qual è il fatto?
Sì, è giusto, e se non arri se non parte è normale che
Eh, capito. Ma perché mio zio mi ha detto che a volte le valigie le li buttano così come se fossero sacchi, cioè non se ne fregano proprio
No, assurdo.
perciò arrivano pure rotte, perciò mi è arrivata rotta, una valigia nuova, eh, comprata qualche giorno prima.
No, ma guarda, assurdo, guarda questa cos io a lo sai, non ho mai preso l'aereo, quindi insomma sì, sì.
Ah vero? Allora ti consiglio se lo prendi, di prendere il bagaglio a mano, te lo porti con te per forza. Ehm
Sì, ma pure mio fratello fa sempre così quando viaggia, va per esempio a Amsterdam o oppure viaggia pe' lavoro, lui fa sempre bagaglio a mano, ha già comprato quello là, il trolley da 10 chili che e lui insomma part e poi si mette lo zaino con zainetto da per-per portare il e poi si mette la roba addosso in più. <chuckles> Parte con con maglione, camicia, giule t t <chuckles> sembra
Sì. Eh, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì, sì. Ma Ma per forza, ma è meglio che faccia così. <chuckles> No, ma guarda, p pe' di mi credi? La "stiva" tra virgolette conviene perché tu con 20 chili te la puoi dividere diviso 2 e paghi di meno dal bagaglio a mano, perché è massimo 10 chili. Però però vedi, non hai la sicurezza che arrivi, quindi a 'sto punto preferisco paga' di più, cioè che ti devo dì?
Già.

No no, ma infatti no, ma io figurati, uhm, io ho imparato a nuotare che avevo 3, 4 anni, mio figlio a 4 anni già sapeva nuotare senza braccio
È stato top. Mhmm, ma secondo me è importante anche perché, sì tu vai al mare, pure se c'hai i bra però è più sicuro, ovviamente devi stare sempre appresso ai bambini, però se già il fatto che sappia nuotare, vai un po' più tranquillo capito?
No, ma infatti io ade quando lui si allontana, anche adesso che c'ha 12 ann certo sono vigile. Però, per esempio è andato con il pedalò, con gli amici al largo, io sto tranquilla
Ah beh, ci sta. Vabbè un po' più autonomo sicuramente, cioè
Sì, ma sono tranquilla perché so che lui sa nuotare proprio bene, bene, ben cioè nel senso, ma proprio bene bene. <chuckles>
Sì, sì, sì. Ah boh è mhmm, io dico che magari chi non riesce da solo in autonomia, pure a mandarlo a nuoto, perché è molto importante, sia a livello appunto <giggles> di logistico quando vai al mare ma è fare sport poi è vabbè fa anche bene tra l'altro eh, uhm in
Sì. Invece tu piuttosto, cosa ti è successo in aereo quando stavate andando?
Eh, allora, mhmm, volo Napoli, Palermo, no, volo di 45 minuti, manca 1 ora. L'unica v l'unica valigia che da stiva, che non è partita da Napoli indovina di chi è stata, cioè veramente, ma come si fa, la mia! L'unica!
Mh-mh. Brava. <laughs> Ma no non ci posso credere! Perché?
Non si sa e allora mio z chiamai mio zio, no ma veramente mhmm, ovviamente arrabbiatissima perché poi, cioè giustamente c'avevo tutto lì.
Senza pani, senza niente. <chuckles>